آآ طيب قُل لي كده مين اللي كان بيلعب معاك اللعبة دي في العادي؟ يعني أنت قُلت لي إنك كنت بتحب آه.
بُص بقى، آه، يعني أنا بقى وولاد وبنات خالتي مثلًا آآ، مثلًا أنا وكمان ممكن مثلًا، أنا وأخواتي مثلًا عادي بنلعبها، أي حد موجود في العيلة. غالبًا إحنا لمّا بنرُوح كنّا المصيف بنرُوح أي حاجة، كنّا بنرُوح عيلة مع بعض، فالموضوع بقى إحنا مرتبطين جدًا بالألعاب، لإن لإن طبعًا ال ال اللعب ال في ألعاب كده كانت زمان ولا كانش بقى عندنا PlayStation ولا كان عندنا من الحاجات ال بتاع اللي طالعة اليومين دول ولا عندنا حاجة ل إحنا نلعب كوتشينة، دومنة، بنك الحظ والّا بنك الحظ دي، يا نهار أبيض! م
آه. آه، دي كانت الكلّ بيتجمّع عليها.
آه، بنك الحظ لعبة جميلة أوي الصراحة، ت تشتري بقى وتقول لك أصْل مش عارف إيه البلاد اللي فيها بترول كانت بلاد غالية، مثلًا قطر كانت غالية أوي عشان السوائل آآ، مش عارف كانت إيه؟ المدينة المنوّرة كانت غالية أوي، إمم.
ال الكويت برضه كانت غالية في الغالب ك لا، لا <giggles> لا، لأ، ما الألعاب دي كلّها كانت الناس بتلعبها، بس أنت إنك إنك نكو كلّكم كلّكم كنتم كعيلة تلعبوها مع بعض، دي أكيد حاجة كانت بتقرّب ما بينكم جدًا.
الكويت، آه لو تفتِكر، شكلك شكلك شكلك قديم يا نُصّة <laughs> إمم. بالضبط. عَندك حق. فعلًا. هي دي، هو ده الفكرة الصراحة في اللعب. اللعب أصلًا يعني <tsk> ما الواحد برضه ل باللعب ما بي يعني لأ، ألعاب كتيرة بس الفكرة إن الواحد يت و إن أنا قاعد باسهَر، هاقعُد مع أنا أقعُد مع أمي مثلًا والّا ستّي نقعد نلعب إيه، كوتشينة والّا دومنة مثلًا، ستّي دي كانت حرّيفة دومنة.
إمم. آه، عايز أقُول لك أل ألع ألعاب ما كانتش بتفرِق ما بين الكبير والصغيّر، ما بين ال آه، كان الكبير بيلعبها، الصغير بيلعبها، بي ويعلّموها لك
ده أيوه. بالضبط. دلوقتي أنت دلوقتي آآ ما ينفَعش واحد يقعُد مع جدُّه زمان مثلًا يشغّل PlayStation مثلًا ويقعُد يلعب معاه، لأ، دلوقتي أنا باقعُد مع ستّي ألعب است كوتشينة وكانت حرّيفة، كانت تكسَبني على طول، يعني ب يعني على طول كانت بتكسَبني، فيعني الموضوع كان الصراحة جميل أوي الصراحة.
آه. في دي حاجة حلوة جدًا، إنكم كنتم بتشاركوا كلّ الألعاب دي كلّها. بس عايز أقُول لك لو أنت فاكر الألعاب اللي أنتم كنتم بتلعبوها زمان يعني في العادي
إمم. إمم. امم.
إيه التغيّرات اللي صارِت أو اللي حصَلِت يعني من من وقتها لحد النهارده مع مرور الزمن، يعني بنك الحظ لسة زي ما هو بنك الحظ ما اتغيّرش؟
إمم.
بس أكيد الناس مش بتلعبها زي الأول.
بس

آه. لأ طبعًا، خلّيتهم طبعًا يعني ممكن ممكن يعني ممكن يعني مش عارف والله، هو موضوع التطوّر دوّة مش عارف هم هيحبّوه والّا لأ، بعدين قُدّام وهي وهيحنّوا للزمن اللي إحنا فيه دوّة، بس عامةً ال أنا عن نفسي يعني <chuckles> أنا يعني زي ما قُلت لك كده أنا مش حابب الموضوع دوّة ومش عارف يعني أنا ليه يعني باحِن لل للقديم والنوستالجيا وباحب باحب أي لعبة كان زمان كنت بالعبها وعلى فكرة باقعد ألعبها مع أولادي. يعني أولادي كده مثلًا رايحين المصيف ويلاقوني باجيب راكِت، راكِت إيه؟! آآ م مض مضارب راكِت آه. مثلًا أجيب أجيب أجيب كوتشينة وبتاع وأجيب آه بالضبط، آه. بالنس
أيوه فاهمك. إمم. راك آه. مضارب راكِت ل لعبة جديدة أو كده، آه. أنت بتكون أنت بتكون عامِل حسابك على الألعاب القديمة وهُم، لأ، يا باشا إحنا يالّا بينا padel وراكِت والحي والألعاب الجديدة بتاعتنا أيوه، أيوه. <chuckles>
أيوه شُفت، شُفت الب شُفت بُص بقى ال بقى الراكِت بقى padel بقدرة قادر. وكمان لأ، وكمان هو بل
آه. آه.
يعني "يا بابا إحنا ما عايزين ناخد معانا البلايستيشن وإحنا رايحين المصيف." "لأ يا حبيبي ما فيش بلايستيشن، إحنا رايحين هناك عشان ن نستمتع ببعض، نقعد مع بعض، أنا الوِد وِدّي ما خ ما خ ما ت ما خلّيكوش تروحوا بالتليفون أصلًا." فاهم؟ الع
آه، طبعًا. علشان تعرف تقعد معاهم وكده.
ما فيش، طب والله ما باعرف أقعد معاهم فعلًا، ما باعرفش أقعد معاهم. ساعات لمّا باسافر مثلًا وباكلّمهم، أكلّمه كده يقوم عامِل لي فلتر، يا ابني عايز أشوف وِشَّك يا ابني، يا ابني الله يخلّيك ت يعني ما تخلّينيش أكره التكنولوجيا واليوم اللي اتولدت فيه التكنولوجيا. فيعني <tsk> فالموضوع الصراحة بقى صعب جدًا.
<laughs> آآ طيب أ
وأتمنى إن الجيل الجديد وأتمنى إن الجيل الجديد يعني يعني يستوعب ال الموضوع دوّة بدري كده و وي ويتواصل معانا كده physically، يعني physically بل بلاش إمم. بالضبط كده. إمم.
إمم، إمم، فاهمك. أيوه. طيب آه، بعيدًا بقى عن التكنولوجيا، بعيدًا عن إن إحنا ن نت ن نقابل بعض فلاتر لأ إحنا عايزين نقابل بعض وِش لِوِش، نشوف بعض حقيقي، <tsk> نت نتأكّد إن إحنا شايفين بعض وعايشين مع بعض، دي حاجة حلوة جدًا إن شاء الله يمكن الفترة اللي جاية نشوفها. طيب، أنا عايزك عايز أسألك كده لو كان في وأنت بتلعب ألعا الألعاب القديمة بتاعة زمان دي مع قرايبك وعيلتك، هل كان بتحصل مواقف مُحرِجة كده بسبب الألعاب أو حاجة مثلًا م مش ناسيها لحد النهاردة، موقف بيضحّكك جدًا أو حاجة زي كده؟
آه، آه. بالضبط، الله ينوّر عليك فعلًا. إمم. ما شاء الله. آه طبعًا، فاكر طبعًا مواقِف كتيرة جدًا. باقول لك مثلًا موضوع لعبة الشايب ديّة مثلًا والّا موضوع ال الألعاب اللي إحنا بنقعد مثلًا الأحكام آه، طبعًا، الأحكام آه، يعني يعني خلّوني أخبّط على جاري الساعة 07:00 ص يعني وأقول له أنا عايز بيضتين وحاجة كده غريبة يعني. <chuckles> الموضوع فعلًا
إمم. الأحكام، اللي أنت تحكُم على حد، آه. <laughs> أنت عملت أنت عملت حاجة زي كده.

اهم، عارف ب عارف القنوات الأغاني الكتيرة المفتوحة دلوقتي دِيَّة، تعرَف إن زمان كان في يعني برنامج واحد بييجي يوم خميس اسمه اليوم المفتوح، كان بيجيب لك الكليبات والڨيديو كليبات الموجودة والأغاني الحديثة، بس يوم المفتوح يوم الخميس ترجَع من المدرسة كنت أفتكر كنت أرجَع من المدرسة الساعة 14:00 أ أ القى القى البرنامج لسّه بيبدأ، اليوم المفتوح ده بقى إيه معروف بقى، في بقى أفلام ب أبيض وأسوَد وأفلام إس ب ودايمًا يجيبوا لك فيلم إسماعيل ياسين دَوَّة، يعني بالض في الأسطول، أيوه، أيوه.
آه، آه. آه، إسماعيل ياسين في الأسطول، وإسماعيل ياسين في البحرية، والحاجا والأفلام دي كلّها، فكانت بتبقى فقرة أساسًا، فقرة الأفلام اللي زي كده.
ده بالضبط إيه، الله ينوّر بالضبط، فقرة فعلًا.
ولو عايز تتفرّج على كارتون كنت تصحى الصبح بدري، عشان تتفرّج على كارتون.
بقِت الله ينوّ أنت شكلك قديم يا عم شكلك قديم أوي، فعلًا تف تصحى الصبح تتفرّج بقى على الكابتن ماجد، تتفرّج بقى على على أليس في بلاد العجائب تتفرّج على ماوكلي والحاجات العجيبة دِيَّة، فاهم، كانت كانت جميلة والله، بُصّ حتّى كانت موجودة في التلفزيون، كانت ماما بقى تصحّيني مخصوص عشان أتفرّج على الكابتن ماجد ده، في بكرة نهائي بين مش عارف فريق ال إيه وفريق ال إيه كده، ولازم أتفرّج عليه، <laughs> كان الموضوع جميل يعني.
أأه آآ <laughs> إمم. هل أنت كنت من عشاق كابتن ماجد، وكنت من عشاق ال ال آآ، ال الحاجات اللي ليها علاقة بالكورة، وكب وكان في واحد تاني برضه غير الكابتن كابتن ماجد، كان اسمه إيه آآ، مش فاكر اسمه أوي، بس برضه كان في نَفس الفئة الع العمرية دي، أو في نَفس الم المكانة دي.
موت. إمم، أيوه آه، ف فاكر الحاجات دِيَّة، و ومازنچر يا مَعلِّم مازنچر وجريندايزر والحاجات دِيَّة، كانت برضه حاجات جميلة أوي.
المغامرون ال المغامرون الخمسة كمان. آه. والمغامرون الخمسة كمان، كانت حاجة جامدة جدًا، آه.
كانت في حاجة في التلفزيون، وال آه، والمغامرون الخمسة، إمم.
طَب أنت في العادي لمّا كنت بتلعب آآ، بنك الحظ، أو كنت بتلعب أي لعبة أسرية، كان بيبقي ليك مكان معيّن بتقعُد فيه، كُرسي معيّن قعدة معيّنة، والَّا أنتم كنتوا الموضوع بيمشي بالحظ إنّك تفرِش اللعبة وزي ما تيجي، تيجي؟
آه. بالضبط، بنفرِش كده وزي ما تيجي، تيجي واللي يقعُد، يقعُد واللي عايز يعمل، يعمل، فاهم؟ ف لأ الموضوع كان يعني جميل الصرا
آه.

وعملتها.
أنا معييش أنا مش من هنا، وبتاع والرجل والله أداني ساعتها 50 قرش حاجه زي كدا، <chuckles> كنت في الإسكندرية في المعمورة، والراجل 50 قرش طب أنت فين أنت مين؟ وفي الآخر قمت رايح قايل له أنا آسف حقك عليّا، <laughs> ال إحنا بنعمل حكم وخد الفلوس تاني يعني بس.
<giggles> يا الله أكيد ك أكيد كان موقف محرج جدًا على فكرة. <laughs>
جدًا، جدًا، ما هو حكم بقى ولو ما نفذتوش ما بالعبش أصلًا، ما بادخلش وكان ساعتها أبويا اللي حكم عليّا كمان.
ياه! ده أنتم كلكم كنتم إيه؟ ده أنتم كلكم كنتم مع بعض في اللعبة بقى كبير وصغير، عايز أقول لك دي أهم دي أحلى حاجة في اللعب الشعبية، أو اللعب اللي هي كان بيتجمع فيها كل الناس، طيب قل لي بقى في رمضان في العا العادي في رمضان كنتم بتعملوا إيه بقى في الألعاب بتاعة رمضان والحاجات اللي زي دي، هل مثلًا كنتم بتلعبوا بالفانوس حالو يا حالو والبومب بقى والصواريخ وكده، والّا كنتم بتقضوا رمضان إزاي من ناحية الألعاب؟
آه آه، بالضبط آه، طبعًا آه. بالضبط، الله ينور عليك. إمم، بالضبط. أكيد، الفانوس أبو شمعة ده ما حدش هيعرفه في الجيل الجديد ولا حد ولا حد فالجيل القديم تقريبًا، ده كان فانوس بشمعه كده وبيتطفي وأروح كل شوية أولعه باقعد أقضي رمضان كله باولع في الشمعة بتاعة الفانوس فاهم؟ <chuckles> لازم أحطه الشمعة كل شوية كانت تقعد تطفي فالموضوع كان
آه.
آآ، لأ جميل طبعًا، وبنلعب كل الألعاب ونفرقع صواريخ ون بومب والكلام دوّة آآ، ورمضان بالنسبة لنا أصلًا كانت اللمة بقى حولين بقى بعد يعني آه، بكار بعد الفطار، و ومقالب بقى المقالب ال المقالب بتاعة إبراهيم نصر الكاميرا الخفية والكلام دوّة، يا لا، لا، لا، لا.
فاهم، فاهمك، آه. ما كنتش بتفوّت أنت مقالب اللي هو الكاميرا الخفية آه. تتترات تراتتا ت <laughs> بالضبط، <laughs> عايز أقول لك فكرتني في حاجات آآ، و وأنا ف فرحت أوي بكل الذكرايات اللي أنت افتكرتها، والقاعدة اللي إحنا قاعدينها دي عايز أقول لك ماتتنسيش وما يتشبعش منها آآ، لكن متعوضة إن شاء الله نقعد مرة تانية ونتكلم أكتر، اتبسطت جدًا جدًا بكلامي معاك والله.
ما فيش، لا، لا، ما فيش ما فيش ما كنتش متجوز لسه. تاتراتتا أيوه بالضبط كده، اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية. آه، لأ، لأ، حاجة جميلة الصراحة. إمم. الله يخليك. الله يخليك، شكرًا ليك. إن شاء الله، وأنا أكتر شكرًا جدًا ليك، وأنا فعلًا اتبسطت بيك جدًا، شكرًا.